No, va beh, nel senso, va bene così. L'importante poi è essere contenti e non è che bisogna essere per forza amici dei colleghi, nel senso però
Sì No, per carità del Signore.
<chuckles> E lo lo pensano molte persone. Ma invece, ehm, ti è mai successo di, mhmm, aver avuto un'importante opportunità lavorativa e, ehm, dover decidere però fare una scelta veramente importante e quindi hai scelto magari, ehm, quella di aver la possibilità di restare più con tuo marito?
Allora, non su questi termini, cioè non mi è mai capitata la possibilità di scegliere, ehm, e di, mhmm, paragonare, ehm, e di mettere a confronto la mia vita personale con quella lavorativa, quindi dover scegliere una delle 2. Mi è capitato, magari più volte di dover scegliere tra l'attuale azienda e altre proposte lavorative e diciamo che probabilmente mom uhm, ad oggi ho sempre scelto la mia attuale azienda, ma per, ehm, il fatto che ci lavoro vicino, che comunque sono nella mia zona di comfort standard, e pertanto mi è più difficile pensare di staccarmi. Quindi no, mhmm, rispetto alla tua domanda no, non mi è mai capitato.
Okay, dai bene. Ma invece, uhm, per gli orari lavorativi, ti dai un freno oppure ti è capitato anche dopo cena a volte dover restare su un progetto?